Oye, y cuéntame, ¿has cambiado alguna tradición familiar con el tiempo y por qué? ¿Por qué ha pasado esto?
Sí, l bueno la verdad es que en en mi familia no solemos tener como que muchas festividades o costumbres o llevarlo así como como muchas otras familias que sí, este, pues celebran quizá o hacen fiestas ¿no?, de de reuniones o de día de muertos cosas así, eh, en mi familia no no pasa tanto pero sí, est, solíamos celebrar mucho Navidad, eh, íbamos con con mis abuelitos. Y, pues, nos reuníamos como que toda la familia, pero con el tiempo sí, sí ha ido cambiando porque pues, la la verdad no sé por qué, pero simplemente ha dejado de ser una una festividad atractiva, como que ya ya no nos mueve tanto el celebrar Navidad.
Pero, ¿por qué sientes que ha pasado eso? O sea, ¿porque la familia ya no está juntos o porque hace como se desunió, pero, tú lo sigues celebrando con tu familia nuclear o ya tampoco pasa eso?
Pues la verdad es que creo que conforme fuimos creciendo nos fuimos como que distanciando un poquito más porque cuan cuando éramos niños, te digo sí sí lo celebrábamos mucho y que el este cantar y arrullar a al niño y cosas así, dulces y todas esas cuestiones.
Como las posadas y todo eso.
Exactamente. Sí, de hecho hasta incluso en en en esa parte de de las posadas pues íbamos a la iglesia y todo eso pero pues conforme fuimos creciendo no sé si m m a mis papás les dio más flojera o no sé pero a mí me fue dejando de interesar pues la Navidad como que yo decía: "Pe pero ¿por qué hacen esto?". ¿No? O sea, m m me dejó de gustar, yo creo, cuando recién entré a la secundaria dije: "Ay no, qué flojera Navidad, eh, todos fingen muchas cosas", es siento que es es es una época que que se supone que es para estar juntos, pero no sé, la gente es tan falsa.
Sí. <chuckles> ¿Y por qué sentías eso como la falsedad? ¿Como que todos estaba muy felices todo el tiempo o por qué sentías que era falso?
Sí, justamente, o sea, eh, ta to el resto del año puedes estarte diciendo 1000 cosas o puedes, eh, hacerte caras con con las otras personas, hablar mal a sus espaldas, 1000 cosas suceden que que no son agradables, y y de repente, en la Navidad, ya resulta que todos somos amigos, ¿no?, y y la llevamos superbién y felicidades, te deseo lo mejor, bla, bla, bla, y es como: "Ay no, yo no voy a ser así, porque, pues, no no no va conmigo". Entonces, desde ahí ya no. Y aparte, la <chuckles> las cosas que se hacen en Navi si haces algo mal en Navidad, si, por ejemplo, si yo dijiese esto que estoy diciendo ahora, en plena celebración de Navidad o unos días antes, uy, no, "Es que las cosas que dices es que no, no, no, ¿cómo cómo puedes pensar eso?", 1000 cosas, o sea, hace hace parecer las cosas malas, peores.
<chuckles> Sí. Es cierto, fíjate que es como, la nostalgia del momento y las emociones, lo que, como que, hacen que se sientan más fuertes también. Pero entonces, ¿qué qué es lo que te motivó como a cambiarlo?, o sea, aparte de lo que me cuentas, o no tienes alguna otra festividad que también te guste que sigas haciendo.
Sí, exactamente. M me me gusta mucho Día de Muertos. Es mi como que mi época favorita del año y pero nunca la celebramos como que pues sí de forma, nunca fui de de que en mi casa pusiéramos ofrendas o o cosas así porque afortunadamente pues creo que no no tenemos, este, muchos parientes muertos. Digo, sí sí tuvo tuvimos un tío que que falleció, pero, pues, creo creo creo que también eso influyó que para que la Navidad no se celebrara más porque, pues, ese tío ya ya no estaba y aparte, eh, cuando murió faltaba como mes y medio para Navidad. Entonces, pues, eso también, este.
Ay, qué triste. ¿Cómo que sintió mucho la pérdida?
Exactamente, sí sí pegó en en la familia y, pues, sí, prácticamente desde ahí la Navidad ya bye. Y de de Día de Muertos, pues sí sí me gusta mucho por por la temática, porque pues soy muy fan de de estas cuestiones de del terror, entonces es como como que me siento como niño en feria, ¿no? Este, muy muy animado, muy, pues sí, muy en mi ambiente.
Qué bonito. ¿Y vas a algún lugar a ver el día de muertos o alguna ofrenda que ahorita tú ya pongas aunque en tu familia no lo hacen?
No, no, ofrendas no, porque, pues, tampoco tengo mucho espacio, entonces, este, pues, se me se me complicaría tener ofrenda. Aparte mis perros están adentro en en en mi casa, entonces, si dejo algún pan o cosas así, es seguro que se lo van a comer. <chuckles> Entonces, este, sí, ofrendas no.
<laughs> Vo vas a amanecer y ya no va a haber nada de comida para, la ofrenda.
Exactamente, sí, entonces y luego se van a asustar, ¿no?, ay, vinieron los muertos por los panes, no, pero, este
<chuckles>
pero sí, no, no, ofrendas no, quizá, eh, un poquito la parte de, pues, de yo personalmente tener como mis maratones de películas, ¿no?, de terror, eso sí lo hago, este, sí, escuchar a lo mejor música de de terror, igual es, mm, creo un poco de de contenido para redes sociales, entonces, también se va para para el terror. Me gusta mucho leer terror, entonces, también aprovecho para leer mucho terror.
¿Y cuáles son tus autores favoritos de terror?
Pues, me me <chuckles> mi libro favorito es Frankenstein, entonces, Mary Shelley, a pesar de que no es tan terror, es un poquito más gótico, em, me gusta mucho, pero definitivamente, mi autor favorito es Edgar Allan Poe. Todos sus relatos me me gustan bastante, eh, particular es que, bueno, no podría escoger uno, particularmente, pero sí, eh, recuerdo mucho sí me gusta mucho la la parte de los vampiros, entonces, me me <chuckles> me acuerdo mucho de de Berenice, de de La caída de la Casa Usher, también me gusta mucho Lovecraft, no con con el terror cósmico que que llaman, em, pues también, diría que que Drácula, Bram Stoker también. Sí, creo que pero definitivamente, el favorito, favorito es es Edgar Allan Poe.
O sea, que si pudieras elegir, por ejemplo, a ver, entre Halloween y Día de Muertos, ¿qué te gustaría más?
¡Ay! Yo creo que Halloween. Es que suena un poco malinchista, <chuckles> pero pero, es que Halloween tiene como que esa parte más, mm, ¿cómo decirlo?, como que se abre un poquito más a la imaginación, Día de Muertos, puede resultarme un poco más monótono. Digo, está padre esa esa sensación o esa tradición de de ir a a velar a los muertos, que yo nunca lo hice, <chuckles> pero pero se ve como como algo padre, la las personas, este, cercanas a mí sí sí, lo han hecho de que van toda la noche a quedarse en el panteón. Entonces, yo digo que eso está padre, sí me gustaría hacerlo, nunca lo he hecho, pero se ve padre, y y pues, esa parte de que, no pues, en en Día de Muertos, este, no se usan disfraces, ¿no?, solo como que catrinas y catrines, y y la ofrenda está padre. Pero, Halloween como que te brinda una oportunidad de más amplia, hay mucha más diversidad en en traer, pues, muchas cosas que que asustan más, ¿no?, que que están más, ¿cómo decirlo?
Así es. Y las casas también, cómo las decoran, o sea, está impresionante la cantidad de cosas que les ponen, y l de fantasmas, y Drácula, y Frankenstein, y todas las cosas de terror. Algunas casas, de verdad, se esmeran muchísimo decorándolas.
Exactamente, sí, sí, creo que Halloween es es un poquito más más amplio, más complejo y más diverso.
Qué bonito. Oye, por ejemplo, mirando atrás, qué parte de la tradición, que bueno, quisieras mantener o que decidiste dejar, en este caso me dices que fue Navidad, ¿te arrepientes o estás contento con el cambio?
Ay, pues, yo creo que es un 50, 50. Por un lado, sí es como de, ah, pues, extraño la la convivencia un poquito porque, pues, era más genuina, ¿no?, como que sí, sí, te sentías parte de de un grupo, tenías ese sentido de pertenencia y y era muy padre, pues, salir a jugar o o andar, este, pues sí, dando vueltas, eh, comer pavo y y ahora ya no ahora ya no comemos pavo. Creo que extraño comer pavo. <chuckles> Ya no ya no he comido pavo, no sé en cuántos años y digo
Ay, sí. <chuckles> Oh, o sea, ya tienen mucho tiempo que de plano ya no celebran la Navidad.
Pues es que, mm, ah, sí la celebramos en teoría, pero es como que nada más la la cena y cada vez van haciendo cosas más simples ¿no?, yo creo que en unos 3, 4 años vamos a llegar al punto de nada más pedir y pizza y ya. Pero, este, pero nada más, es como que la cena muy monótona, ya no se siente tanta tanta diversión o tanta alegría, ya nada más es, ah, pues, este, son las 10, vamos a cenar a casa de mis abuelitos, y a las 11, 11 y media ya estamos de regreso en nuestra casa para dormir, y ya. Eso es todo lo que lo que pasa en Navidad.
O sea, ya no hacen como intercambio, este tipo, oye, por ejemplo, la tradición de Día de Reyes, ¿la siguen haciendo de la rosca, o ya tampoco?
D a veces, <chuckles> a veces pasa, este, pero igual, pues es que, de niño esa sí no la no la realizábamos. Fue más como que adquiriéndose con con el paso del tiempo, y pues, ahorita sí, sí, compramos roscas, y la partimos toda toda esa cuestión, pero, no es como que algo tan representativo porque como que no se no no es algo que tengamos arraigado desde niños. Entonces, creo que ese es un factor fundamental, tener esas esas tradiciones y esas celebraciones desde niño, hace que se vuelvan un poquito más, este, como que más fraternas, más más memorables. Y, pues sí, ahorita me es más como, comer pan y ya. <chuckles>
Ay, ¿cómo crees?, o sea, que, por ejemplo, en un futuro, ¿tú te gustaría celebrarlas o ya de plano, pues, que pasen con el tiempo y algún día como solamente, recordarlas?, o tú qué harías para, por ejemplo, no sé, en un futuro que ya tengas familia o tengas hijos, ¿cómo le harías tú para promover esas tradiciones?
Mm, pues yo creo que soy víctima del del consumismo que traen estas tradiciones. La verdad es que, si si hay algo que me gusta es es adornar, ¿no? Entonces, este, te digo particularmente en en en Día de Muertos, pero más de Halloween, eh, entonces, creo que, pues, si si si pudiese conservarlas, yo creo que sí lo haría, pero nada más como que en mi familia nuclear, en la parte más, eh, pues más cercana de de mi familia, mis papás, mis hermanos, este, la seguiría manteniendo, mm, trataría de hacerlo, pues un poquito más entretenido con con cosas, mm, a lo mejor no no quebrarme la cabeza pensando en: "Ay, este, vamos a hacer intercambios de esto, y vamos a traer nieve falsa y cosas así", no. Pero, este, pues sí, tratar de hacer algo que que nos guste a todos, con lo que nos sintamos cómodos, que nos sintamos bien en en en un lugar al que pertenecemos. Creo que, pues, n nada más eso, eh, y y pues ya porque la verdad es que planeo quedarme solo, entonces vivir solo y esas cosas, entonces pues igual y y yo viendo películas o cosas así, sí. Algo simple.
<chuckles> Sí. Ay, qué bueno. Entonces, pero bueno, al menos te gustaría seguir como la tradición del Día de Muertos que no se pierda o de Halloween, que son las que veo que son las que más te gustan.
Sí, sí, eso definitivamente me gustaría, ahí sí pondría, este, animatrónicos o algo así. <chuckles> Sí.
Sí, hay algunos que de verdad están padrísimos, o que se mueven y brincan y va pasando la gente en la calle y les brincan encima.
<chuckles> Sí yo creo que sí haría eso y también, este, pues la parte de disfrazarse me me llama la atención muchísimo de salir a a la medianoche ahí con una, este, con una capa negra y de, eh, estaría padre, estaría padre.
Qué bonito. Y por ejemplo, ¿alguna otra tradición que tú pensarías que, pues no quis no te gustaría que se acabara y que tú s te gustaría seguir manteniendo?
Uy pues, mm, quizá un poco el 14 de febrero, <giggles> pero por la parte de de la amistad la verdad es que a mis amigos los los quiero mucho, les tengo un un un gran cariño porque son como son como mi segunda familia, son demasiado cercanos. Entonces, yo creo que esa parte de de reconocer y recordar la la amistad y las cosas que que otras personas han hecho por mí y este vínculo que se va formando con el paso del tiempo. Creo que esa es otra de las cosas que, este, que más, eh, me gustaría preservar, a pesar de que pues es una como festividad más relacionada al al amor en en pareja pues creo que el reconocer un poquito la amistad eso es lo que lo que pues seguiría yo celebrando.
Qué bonito, sí fíjate que porque la mayoría de las personas sí dicen: "Bueno el amor en pareja", pero pues no siempre, ya también es como que tienes tus amigos, puedes celebrar con ellos, muchísima gente no tiene pareja y aún así celebra con amigos, se regalan cosas, hasta algún dulce, un chocolate, o sea, simplemente por la convivencia y también dar las gracias de que son tus amigos y están para ti siempre, así como dices que son tu segunda familia.
Exactamente. Justamente sí, aparte pues bueno al menos aquí en México se llam lo lo d mencionan como Día del Amor y la Amistad, ¿no? Entonces pues ese 50% de la amistad, eh, es la lo que más rescato de de esa celebración.
Sí, para que no lo dejes perder porque muchísima gente es como que dice: "Bueno, ya solamente es día del amor", pero pues también tienes amor a tus amigos, o sea no igual al amor de tu pareja ¿verdad? Pero también es amor a amigos y a la amistad que se han tenido por siempre.
Claro, sí, por supuesto.
Oye, me da mucho gusto que me hayas compartido todas esas est estas experiencias. La verdad es que son superinteresantes y qué bonito que te sigan gustando y que las quieras seguir practicando más que nada.
Sí, no, pues muchas gracias por por las preguntas tan interesantes y y por escuchar, la verdad es que también me me ha dado mucho gusto.